Jetzt mit der Zeit kriegen ja immer kriegen wir ja immer mehr so technische, ähm ich sage mal, Meilensteine, d äh, die wir dann überschreiten. Und das gilt ja auch so für Smartgeräte oder das das Smarthome zum Beispiel. Wie würdest du sagen, beeinflusst eigentlich das Smarthome dein eigenes tägliches Leben?
Ähm, mein Morgenablauf ist wirklich, ähm, quasi einer der Sachen, wo ich direkt diese Erleichterung spüre. Und zwar muss man j Smarthome muss man jetzt für sich selber quasi entscheiden, was ist jetzt 'n Smarthome?
Mhm.
So 'n Staubsaugroboter, der quasi dein ganzes Hau äh, Haus für dich saugt, ist für mich einer der Sachen, die, äh, meinen Alltag erleichtern. Den benutze ich meistens dann, wenn ich auf der Arbeit bin, damit ich, äh, q quasi nicht da bin, während diese Geräusche, ne, passieren, während der Roboter quasi das Hau Haus saugt. Ich meine, am Ende des Tages sind auch relativ ruhig. Die sind nicht so laut, aber ist halt noch besser, wenn man selber nicht da ist. Da lässt man die Türen offen und der saugt dann das ganze Haus. Das und dann mobbt dann auch das ganze Haus. Das ist, äh, auf jeden Fall schon mal eine Sache, bei der man wirklich sehr viel Zeit spart, wenn man bedenkt, ähm, dass man alle 2 Tage das Haus saugt im normalen Fall und das dann wirklich 20, 30 Minuten dauert, ne? Wenn man äh 'ne 100 Quadratmeter-Wohnung hat, kann das schon relativ lang dauern.
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Dann ist das das Erste, was mir einfällt ist der Stau, genau, der Staubsaugroboter quasi. Ansonsten der Trockner, den wir haben. Den haben wir erst seit 5, 6 Jahren. Und davor haben wir ja die ganzen Klamotten aufgehangen, was jetzt natürlich auch wieder zeitaufwendig war. Und, äh, da hat man jetzt auch viel Zeit gespart. Man nimmt die aus dem aus der Waschmaschine raus, schmeißt die direkt in Trockner rein und guckt man nicht nochmal hinterher. Und dann haben wir in der Küche
Mhm, 100%. Mhm.
Jetzt ich weiß nicht, ob der Vorwerk dir was sagt, der Ther Thermomix, äh, vom Vorwerk, der boah, d der der hat 1.000 Rezepte drin und und der sagt dir nur, wann du was reinschmeißen sollst und der kocht einfach dein Essen. Von äh, von von Suppe bis zu Dessert macht er wirklich alles fertig. Und der sagt dir, wie viel Gramm du von was nehmen willst musst und du musst das nicht mal vorher <chuckles> messen. Du packst das da quasi rein und der sagt dir dann: „Stopp, davon hab ich jetzt genug.“ Und dann macht er 'ne halbe Stunde irgendwas und sagt: „Jetzt pack nochmal das rein.“ Und d das ist einfach für jemanden, der zum Beispiel neu verheiratet ist oder und, äh, neu ausgezogen ist und noch nie selber gekocht hat, ist das wirklich so 'n Schmuckstück, ne? Das ist w was jeder für sich auf jeden Fall zu Hause haben sollte. Das ist aber auf jeden Fall ein paar der Sachen, die wir im Haushalt haben, die unseren Alltag erleichtern. Ja.
Leider nicht, was ist es? Oha, krass. Okay. <laughs> Wie geil. Okay. Mhm. Ja klar. Krass. Ja, ja. Also vor allem jetzt zu dem, äh, Roboter, da habe ich auch 'n paar Kumpels, die über das, ähm, schwärmen, also über diesen Staubsaugroboter. Da wirklich, dass die dann die Wohnung verlassen und das Ding ist dann auch wirklich sauber und alles ist cool, dass sie nicht extra staubsaugen müssen. Vor allem so bei Laminatboden, das ist ja super wertvoll. Ähm, also da da habe ich auch schon öfter Freunde schwärmen gehört, also da da würde ich auch sagen, so, da ich bin krass am Überlegen, ob ich mir das holen soll. Und d du hast gesagt: „Diese Thermomix“, äh, wie heißt das? Thermomix von welcher Marke?
Von Vorwerk. Vorwerk heißt die Marke. Ist 'ne deutsche Marke. Genau.
Okay, Vorwerk, okay, cool. Dann kann ich mir das für später in im Kopf bewahren, weil das hört sich schon mal sehr, sehr geil an. Vor allem also, das ist auch so 'ne Sache, w wie du gesagt hast: „Also dass man, wenn man noch nie gekocht hat“, oder vielleicht ist man einfach sogar faul. Also was auch vollkommen voll okay ist. Ähm, Hauptsache, das Essen schmeckt halt gut. Und, äh, dass du dann einfach so so 'n Kochding hast, also auch richtig krass. Ähm, und das Smart-Home, ähm, hört man, also versteht man ja auch so so automatische Lichter, also irgendwie manchmal am also ich kenne das zum Beispiel von Freunden, äh, dass die dann so selbst Elektriker sind, dass die 'n Smart-Home haben, in dem abends wird dann d das Licht etwas gedimm gedimmt. Am Morgen wird das Licht, ähm, automatisch eher so ähm, also schaltet sich automatisch ein. Das ist dann aber auch heller, damit man auch wach wird. Habt ihr so auch so was Ähnliches im im im Smart-Home oder auch mal Begegnungen mit so was gehabt?
Ja, also mein Vater ist zwar jetzt kein Elektriker, aber der hat ein Bauunternehmen und kennt sich, ähm, wirklich sehr, sehr gut mit auch mit Elektrik aus. Der der ist schon seit über 30 Jahren in der Baubranche und, äh, der kennt das alles in und auswendig. Da hat er auf jeden Fall auch mit Alexa quasi vieles verbunden, ähm, wo wo wir wirklich Alexa um alles bitten können. Ist quasi unsere und mein mein viertes Ge Geschwisterteil, würde ich jetzt schon behaupten. Manchmal rede ich mit Alexa mehr als mit meinen anderen Geschwistern.
Ah. Cool. <chuckles>
Da kommt's natürlich, ne, ähm: „Alexa dimm das Licht.“ oder, ähm, ähm, „Ma mach diese Musik an.“ Da haben wir 'ne Stereoanlage, halt, oder, ähm, g g sei es jetzt zum Beispiel die Heizung, das hat er irgendwie auch verknüpft. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ich kenne mich mit der ich bin nicht in deren Branche drin. Ähm. Ha Da kann man auf jeden Fall viele vieles mit verbinden. Das ist ein vereinfacht einem so se d so das Leben, wo ich mir aber schon irgendwo Sorgen mache, ne, dass man zu sehr in dieser Komfortzone drin ist und wirklich nichts mehr machen muss. Also i ich denke mir jetzt, ne, „ich muss nicht mal den Schalter betätigen im Haushalt. Ich muss nicht mal kochen. Und ich, me m d ich muss nur, ähm, d die Zutaten da reintun, das war's schon. Den den Rest macht de der das Gerät für mich“. D d ich das ist ja unglaublich, ne, von von Entertainment bis bis, ähm, äh, seine Klamotten waschen und trocknen, dass alles, äh, von etwas anderem übernommen wird. Und wer weiß, wo was halt noch erfunden wird, ne? Bestimmt gibt's irgendwann Roboter, die dir dein dein Abend, äh, Getränk dann, während du am Fernsehen gucken bist, dann rüber bringt und das dann halt auch öffnet mit dem Flaschen also, wer weiß, wo die Grenzen sind? Ich meine, man hat wirklich im Haushalt fast nichts mehr zu tun, fast nichts. Ist unglaublich.
<laughs> Mhm. Ja, klar, klar. Ah. Mhm. Hm. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja klar. Ja klar, also du du sprichst da 'ne super wichtige Sache an und zwar einerseits ist es ja geil, dass die Technologie immer weiter voranschreitet, dass wir immer mehr so Sachen automatisieren können, die wir gar nicht machen möchten. Andererseits geht dann auch bei dieser Gemütlichkeit, die wir erfahren, so die eigene Selbstständigkeit drauf. Vor allem, wenn wir uns in Situationen befinden, in der wir nicht zu Hause sind oder eben in anderen Zuhause sind oder vielleicht sogar in Umgebungen sind, bei denen so was vielleicht, äh, 5 Jahre erst in die Zukunft liegt. Wo würdest du, ähm wo würdest du da die Grenze sehen? Also ich meine, w wenn du jetzt 'n sagen wir mal, du hättest 'n Sohn oder 'ne Tochter und die ist in diesem Smart-Home, ähm, aufgewachsen, also die ist wirklich an das gewöhnt, würdest du als Vater versuchen, irgendwie die Selbstständigkeit auf irgendeine Weise zu fördern? Oder wie würdest du da, ähm, vorgehen, damit da so 'n gesundes Mittelmaß gefunden wird?
Boah, ist 'ne ganz gute Frage. Also zuallererst, ähm, würde ich wirklich dem Kind ver versuchen, mehr Selbstständigkeit beizubringen von sage ich mal jetzt mal ab dem 7. Lebensjahr. Ich habe mich da quasi so eingestellt, wenn ich mal irgendwann Kinder habe, dass, wenn sie neugeboren sind, bis sie 7 sind, dass ich nur mich um die kümmere und mit denen spiele, ne? Wenn sie dann 7 bis 14 sind, würde ich dann anfangen, meinem Kind dann was beizubringen, und von 14 bis 21 habe ich mir vorgenommen, dann einfach nur 'n Freund zu sein und, ähm, beizustehen, bei deren Entscheidungen dann quasi zu helfen und, wenn die nach Rat bitten, für die da zu sein. Bei der Phase, wo sie zwischen 7 und 14 sind, würde ich dann wirklich versuchen, da dem Kind bei Selbstständigkeit beizubringen, ne? Sei es jetzt, man ist, ähm, reisend oder man ist wandern draußen und man trägt jetzt nicht die, äh, ganzen Sachen selber. Man gibt dem Kind zum Beispiel 'n kleinen Rucksack, auch wenn da drin nur eine Banane ist, dass sie dieses Gefühl, halt, äh, quasi bekommt, dass es auch selbstständig mach äh, Sachen machen muss, ne? Und im Haushalt halt, äh, helfen soll, äh, re zum Beispiel, wenn die Mutter dann was für das Kind kocht
Mhm. Mhm. Ah. Ja, ja. Mhm.
dass sie am Ende sich erstens bedankt, äh, für das Essen, das, äh das, äh das me das die Mutter das für sie gekocht hat oder der Vater, je nachdem. Und, äh, auch dankbar für fü für das Essen allgemein ist, dass viele Menschen n sich äh, nicht quasi jeden Abend so 'n, äh, Abendbrot, äh, beschaffen können oder, äh, viele hungern ja auch, dass man dankbar auch in der Hinsicht ist. Ansonsten, dass sie halt auch hilft, ne, und die die ihre Sachen dann, ähm, in in die in die Spülmaschine, äh, einräumt. Ich rede jetzt so, als hätte ich 'ne Tochter. <chuckles> Ich meine, ich wünsche mir 'ne Tochter, ist eine andere Sache.
Ja. Ja, aber das hört sich super an. Ja. Ja, also kann ich auch, mhm
Ja, also dass man wirklich 'n bisschen Selbstständigkeit in dem Alter lernt, ne? Genau.
Mhm. Ja, also Selbstständigkeit ist auf jeden Fall eins der Sachen und ich glaube, die jeder Erwachsene haben muss zu 'nem gewissen Grad. Ich kann mir auch also jetzt im Extrembeispiel kann ich mir vorstellen, wenn 'ne 'ne Person nur im Smart-Home aufwächst und dann irgendwie selbstständig sein muss und man bringt das der Person nicht bei, dann geht die ja unter in so 'nem Umfeld, in dem sie dann selbstständig sein muss. Und ich finde, das hast du super gelöst also auch super gesagt, dass du zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr so Selbstständigkeit beibringst. Also, Hut ab, muss ich sagen. Ähm, jetzt was so, ähm du hast ja vorhin auch so was von Alexa gesagt, dass du wirklich so, ähm, Musik spielen lassen kannst und auch andere Sachen machen machen lassen kannst. Ähm, ging das wirklich reibungslos, als dein Vater das, ähm, gemacht hat? Oder gab's da noch irgendwie so so Kinder Kindheitsprobleme mit der Software? Oder gab's da irgendwie so Bugs oder so was? Oder ging das wirklich so 1 zu 1 so?
Danke dir. Ne, also es es verlief nicht immer, ah, natürlich grandios, aber ich glaube, mit den ganzen Updates, die da kamen, hat sich das verbessert. Mittlerweile läuft das auch besser. Es gibt immer noch Fehler, ne, wo ich zum Beispiel sage, ähm, dass dass dass Alexa 'n bestimmtes Lied öffnen soll und dann öffnet es 'n anderes, äh, von 'nem anderen Sänger und, äh, verwechselt da vieles. Manchmal ist halt auch das Licht das Problem, wo ich dann sage: „Öffne d das Licht oder dies.“ Und dann, ähm, m macht der was anderes, ne, also was komplett Unterschiedliches oder öffnet das Licht in einem anderen Zimmer, je nachdem. Da gibt's natürlich viele Probleme. Äh, was ich was was mich aber 'n bisschen mehr beschäftigt wird ist, glaube ich, bei diesem ganzen Smart-Home 1. die Signale, die diese ganze Elektrik halt ausschüttet, äh, und und das d und der Datenschutz. Das das machen mir viele Sorgen, wo ich mir denke: „Ja, da da ist jetzt zum Beispiel meine kleine Schwester, die sich vielleicht in ihrem Zimmer umzieht, und dann geht die und dann geht der Stau Saugroboter dahin.“ Und der funktioniert da da ist ja immer 'ne Kamera. Man hätte man kann das Ganze ja mit einer Kamera überwachen. Ja, wa was was hat man da für so 'n Datenschutz, ne? D das macht einen viele Bedenken. Und, ähm, solche Themen, dass wirklich Alexa dann halt, äh, den Überblick und auch die Kontrolle über viele Sachen im Haushalt hat, macht mir natürlich auch zu bedenken. W was, wenn jetzt zum Beispiel Alexa irgend 'ne Heizung anmacht, wo dann, äh, vielleicht 'n Brand entlösen kann? Ich m ich ich meine das ist jetzt 'n g sehr spezifisches Beispiel, aber genau, das sind halt so Sachen, die mir auch die mich 'n bisschen mehr beschäftigen als als wirklich das, äh, was was worüber wir grad geredet haben.
Mhm ja. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Ja. Mhm. Ja, doch, ich weiß, was du meinst, hundertprozentig. Ja, also ich finde, da bist du voll voll richtig. Also da bist du nicht mal 'n bisschen paranoid oder so, weil ich meine, das ist ja Software und Software kann ja gehackt werden. Also da kann 'n Wildfremder irgendwie, äh, etwas in deiner Elektronik ändern oder in deiner Software ändern und schon kannst du dich da in Gefahr ge begeben oder zumindest, ähm, kann da k kann da Gefahr ausgelöst werden, ohne dass du checkst, dass überhaupt etwas passiert ist. Also, das ist natürlich 'n Risiko, nicht nur Datenschutz, sondern auch eigene Sicherheit, da stimme ich dir voll zu. Und dann ist ja auch noch das Problem mit den Firmen, die das dann alles installieren lassen. Also die können dann immer sagen: „Nö, wir überwachen, äh, dich. Also wir wir wir wir wir halten uns an den Datenschutz.“ Aber inwiefern das dann im Endeffekt gehalten wird, da kann man natürlich auch 'ne gesunde Skepsis dazu haben. Also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, das ist natürlich schwierig. Ähm, jetzt, um beim Thema Alexa noch 'n bisschen auszuweiten. Ich habe es ich erinnere mich auch grade daran, dass, ähm, Alexa kann ja auch so Geschichten vorlesen, also mit der eigenen Stimme und auch so die können ja auch so flüstern und so, das ist ja auch supercool. Ähm, findest du jetzt, wenn wir wir wieder übers Kindererziehen reden, äh, findest du das ist berechtigt, dass Alexa auch quasi wie so 'n drittes Elternteil, ähm, wirken kann für solche Rollen? Oder würdest du sagen, dass du lieber das als Vater oder als Elternteil solche Rollen übernimmst, wie zum Beispiel Kindergeschichten vorlesen oder, ja, einfach so so zu spielen? Also, wie siehst du das da?
Boah, das wär mal echt äh, angsteinflößend, wenn man da, äh, Alexa das Ganze überlassen würde. Ähm, w woher weiß ich, was, äh, Alexa dem Kind dann wirklich für eine Kindheitsgeschichte erzählt, ne? Das wäre das wäre 'n Risiko, was ich nicht wirklich eingehen würde. Ich würde Alexa nicht mal in die Nähe meines Kindes wirklich zulassen. Ähm, das ist wirklich etwas, wo ich auch meine Grenzen setze. Ich weiß nicht mal, ob ich wenn ich mein eigenes Haushalt habe, überhaupt so ein riesen Smart-Home haben will. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, ähm, ja, so 'n Vorwerk 1., das ist so 'n Thermomix, der der mir in der Küche hilft und dieses e erleichtert. Auf jeden Fall 'n Trockner, je je nachdem, ob man das als Smot Smart-Home auch einkategorisiert. Für mich ist das relativ smart. Ähm, und der Staubsaugerroboter, das ist auf jeden Fall, äh, 'n weiterer weiterer weiteres Ding, was ich nutzen würde im Haushalt. Aber Alexa und, äh, ne, das Ganze mit der Elektrik im Haushalt verbinden, da, äh, denke ich, dass vielleicht 'n bisschen altmodischer anzugehen wäre vielleicht 'n bisschen schöner. Also, 'n bisschen, ähm, 'n bisschen auch mit den eigenen Händen zu handeln, ne, und nicht alles d den Robotern überlassen. Ich meine, äh, ja, man denkt ja auch an ChatGPT und an alle KI-Tools, die einem im Alltag helfen. Man hat ja wirklich fast nichts mehr zu tun. Da da gibt's ja gar gar nicht mehr dieses
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar.
ja, diese Art, diese dieses Künstlerische hinter den, äh, Gedanken und de den Taten, die wir machen. Nicht nur im nicht nur in in in in in in in der Kunst selbst, sondern auch im Alltag. Da übernimmt viel zu viel d übernehmen viel zu viel diese Roboter leider. Und da so denke ich für mich selber, wenn ich mal meinen eigenen Haushalt habe, dass ich vielleicht 'nen Altbau ziehe anstatt in in einen Neubau mit komplett moderner Elektrik. Und das ist halt für so, was ich mir denke, ne, dass ich 'n bisschen bisschen vorsichtiger mit dem Thema sein will in Zukunft.
Mhm. Ja, ja. Ja, klar. Ich meine, da w irgend irgendwo müssen wir auch die Grenzen ziehen und da ist halt die Frage, wo setzt jeder seine eigene Grenze? Und da stimme ich dir voll zu. Also, du hast gesagt, dass du, äh, Thermomix, Trockner und den St Roboterstaubsauger könntest du auf jeden Fall empfehlen. Von diesen dreien, welche ist deine Nummer 1 Empfehlung? Also, wo du wirklich sagst so, wenn du das hast, dann ist dein Leben damit besser und du hast da keine Sicherheitsbedenken oder Sonstiges. Also, wo siehst du da deine Nummer 1 Empfehlung?
Äh, die wenigsten, äh, ja, Datenschutzprobleme oder die Sicherheitsaspekte, die mir Sorgen machen, sind ja beim Thermomix. Da ist es ja nur so, dass man da bestimmte Zutaten eingibt und der mischt das für dich oder kocht das auf der Hitze, auf der es gekocht werden muss.
Mhm.
Da mache ich mir die wenigste Probleme, mit dem Thermomix. Ob dann jemand, der sich da einhackt weiß, was ich gegessen habe oder nicht, ist mir eigentlich relativ. Also, ähm, ich will nur nicht, dass zum Beispiel mit so 'nem Staubsaugroboter äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine kleine Schwester denke, dass äh, äh, dass dass da was, äh, quasi gehackt wird und dann geguckt wird, ne? Das ist das Einzige, was mir sorgen macht.
Ja. Mhm. Ja, genau, genau. Ja, also, äh, mit dem Thermomix stimme ich dir zu. D also da hast da werde ich auch später dran schauen. Äh, danke dir für deine Zeit und deine Perspektive. Hat Spaß gemacht.